Ay. Opo, talagang ano, kasi magaling na magaling talagang maglutong Nanay ko kasi may karinderya po kami dati, tapos nagpapa nagpapa-order, order kami ng mga ulam, ganon, yung mga mga kakanin, ganon, kaya parang
Ay, ayun kaya naman pala. Hmm. Mm, kaya pala mahilig kayo sa, ano, sa pagluluto nasa pamilya nasa dugo na din pala. Oo, ang ganda, ang galing, kasi na naging negosyo na pala, 'di ba? Mm.
Opo. Opo, nasa dugo na. Opo. <chuckles> Opo kahit Opo, kahit yung tatay ko magaling din po siya may luto, pero sa mga mga mga ulam na may gata, mga gabi, ganun, po, dun po siya magaling. Opo.
Ah, Op o, so, yun yung specialty niya, mga gata, mga gabi -abi siya ang ang mama mo naman, ano, yung specialty niya?
Opo. Um, lahat. <chuckles> magaling magaling, ano, kasi po eh, um, marunong din siya mag bake, kasi may bakery din sila ng bata pa siya, ano, tapos ayun, magaling po siya
As in. Ah, ah, so, kaya din na nahihilig ka talaga din sa mga faces kasi, ah, dun din yung na Pero, 'di ba? Grabe yung mama mo, all around.
Opo. Opo, magaling talaga magluto, kaya pa ano, dito sa bahay or sa mga, ano, mga trabaho ng kapatid ko, 'pag may mga party sila, sasabihan agad nila si mama. "Ma magluto ka, ano, magluto ka nito may pa-order, ganyan." parang kumbaga, on call iba't iba like kunyari may kakanin bang order, gano'n.
Mhm. Mm. Ay oo. Mm, very good yan, gusto ko yan parang gusto ko yan maging, ano, maging talent para, 'di ba? Hindi ta hindi tayo magugutom aside sa nakakain tayo sa niluluto natin nakaka Alam mo yun? Nagkakapera pa tayo. Mm, ang ganda na napag-usapan natin parang nagutom tuloy ako. <chuckles>
<chuckles> Oo po. <chuckles> Opo. Opo. <chuckles> Ako din po, anong oras ko tapos nakakagutom. <chuckles> Thank you po. <chuckles> Opo.
<laughs> Sige, sige maraming salamat sa'yo.